آآ، بُصِّي، بصراحة، أنا عندي مشكلة كبيرة جدًا بتواجهني الفترة دي، آآ، ومحتاج مساعدتِك فيها يعني بشكل يعني سريع جدًا. وهو فكرة إن أنا بقى لي فترة كبيرة أوي، يعني من من ساعة مثلًا ما خلَّصت الجامعة، آآ، أنا الحمد لله، كنت مذاكر كورسات كتير جدًا في مجالي، و وحتى ال المواد اللي كان ليها علاقة بمجالي في الجامعة، كنت ب باذاكرها بشكل كويس جدًا، وباجيب فيها تقديرات كويس ج كويسة جدًا. آآ، ولكن يعني أنا ما ما باكونش عندي ثقة في نفسي، يعني أنا آآ، دايمًا مش مش حاسِس إن أنا جاهز، مش حاسِس إن أنا قد ال إن أنا مثلًا أقدِّم في الشغل، أو إن أنا آآ، أبتدي بقى الحياة ال العملية بتاعتي. آآ، ف فرغم إن أنا يعني، المفروض إن أنا مذاكر كورسات كتير، و وعامل آآ، تطبيقات كتير في في مجالي، ف فالمفروض إن الموضوع يكون بالنسبة لي أسهل شوية في في النقطة دي. ده اللي أنا حاسِس إن أنا المفروض أكون عليه، ولكن أنا أصلًا مش قادر أوصَل للنقطة دي. آآ، فدايمًا متردِّد في حتة إن أنا بقى أبدأ أقدِّم مثلًا على وظيفة، سواء مثلًا على آآ، LinkedIn، أو أي أو حتى إن أنا أكسب وظيفة من من العمل الحُر، أو الحاجات دي كلَّها ل لنفسي، وأبدأ أشتغل عليها. آآ، لأ، أنا باكون عندي تردُّد شديد جدًا، وخايف إن أنا يكون الإمكانيات اللي عندي مش مناسبة للشغلانة. وده بيعطِّلني كتير جدًا، و وبيخلِّيني إن أنا مش مش عارف إن أنا أخُش في الشغلانة، لأن أنا خايف إن أنا أترفض فيها بسبب إن أنا مش جاهز يعني. فمحتاج نصيحتِك، ومحتاج تقولي لي أعمل إيه في حاجة زي دي.
بُص، أنا معاك أكيد، والطبيعي أوي إن جدًا يعني، إن أنت تقلق من حاجة زي دي. هو ال الشغل بس مش مجرَّد إن أنت معاك اتخرَّجت من الجامعة ومعاك كورسات معيَّنة، أو مش ورق يعني هتقدِّمه. لأ، هو محتاج برضه آآ، إن أنت تكون مؤهَّل حتى لو هنقول نفسيًا يعني. فطبيعي جدًا إن عقلك بيحاول يوقّفك كده عن حاجات جديدة يعني، هو تقريبًا مجرَّد رد فعل من عقلك، عشان أنت داخل على آآ، خطوة جديدة بس. آآ، بس قُل لي يعني أنت إيه أكتر حاجة بت بتخوِّفك من فكرة إن أنت هتقدِّم على وظيفة جديدة مثلًا؟ آآ، خايف من الرفض نفسه، إن أنت ما تتقبَّلش خالص، والّا فكرة إن أنت ما تكونش، آآ، قد التوقُّعات، والّا أو اللي هو قد ما أنت، آآ، حاطِّط نفسك في مكانة، خايف تقِل عنها أو كده؟
بُصّي، في الحقيقة هو إن إن يعني أنا برضه كان ليّا أخويا كان شغّال في نَفْس ال المجال يعني في شركة ما، فهو برضه كان عامل لي يعني زي إيه، آآ <tsk> recommendation كده إن أنا أشتغل معاه في في نَفْس الشركة، آآ فأنا الفكرة كُلّها إن أنا خايف ما كُنش قد ال المسؤولية برضه إن هو مثلًا دلوقتي آآ عامل لي ال الrecommendation ده، فأنا المفروض إن أنا يعني أحاول إن أنا آآ أعدِّي ال أو أتقِبِل في الوظيفة دي بسهولة خصوصًا إن أنا يعني دارِس بشكل كويس و وعامل و يعني متدرَّب بشكل كويس جدًا برضه لإن أخويا كان في المجال، فأنا يعني كنت ب باتعلِّم منّه كتير جدًا، ف فده اللي مخلّيني آه، ده ده اللي مخلّيني آآ عندي المخاوف دي وفي نَفْس الوقت اللي هو الفكرة برضه إن أنا آآ في الفترة دي أنا محتاج فلوس جدًا ف في يع في مرحلة في المرحلة اللي أنا فيها دلوقتي محتاج إن أنا برضه يكون ليّا مصدر دَخْل خاص بيّا، فدي برضه م مشكلة تانية مأثَّرة عليّا جدًا وبرضه في نَفْس الوقت آآ عَمّال بابُص برضه حواليّا في الناس مثلًا بدأت تشوف شُغلها آآ سواء مثلًا زمايلي في الجامعة أو الحاجات دي كُلّها، فخايف إن أنا الوقت بتاعي آآ يعدّي أو ال إن أنا يعني أضيَّع الوقت ده ب من غير أي حاجة استفادة، فطبعًا كل دي مخاوِف عندي و ومش عارِف بصراحة أعمل إيه، محتاجِك إن أنتِ تساعديني يعني بشكل سريع جدًا في النقطة دي.
عندك خلفيّة كده. أنا أكيد سامعاك يعني و وأنت عندك حق في إحساسك، هو آآ إحساس الرفض ده برضه ممكن يكون صعب شوية و ومُربِك، يعني ممكن يستنزف كده أعصابك شوية، آآ فأنت برضه لازم تكون أهدى شوية، آآ يعني خلّيك عارف إن أنت مش لوحدك خالِص في ناس كتير بت بتعدّي زي ممكن نقول دوّامة آآ اللي هي في بداية آآ ال بعد التخرُّج أو إن هي تقدِّم على وظيفة جديدة، فده مش بي يعني ده مش مش حاجة برضه آآ قليّلة، فده طبيعي جدًا يعني. بس خلّيني أسألك طيب هو أنت قبل كده مثلًا اتعرَّضت لموقِف آآ اترفضت فيه أو مثلًا وصل لك الإحساس ده آآ ف فخلّي عندك إن أنت دايمًا عندك تخوُّف من إن أنت تترفِض مثلًا في الوظيفة؟
يعني في الحقيقة ما م يُعتبَر حاجات ما ما تُذكَرش، ممكن يكاد يكون أصلًا ما فيش حاجة أو موقِف مرّيت فيه، وممكن ده أصلًا السبب يعني أنا حاسس إن برضه ده ممكن يكون جزء أصلًا من المشكلة، إن أنا أصلًا ما مرّيتش بتجارُب كتير في النقطة دي أو يُعتبَر ما مرّيتش أصلًا بتجربة اللي هو آآ يعني إن أنا أدخُل مثلًا لHR ويبدأ يسألني أو إن أنا أعمل بقى الInterview والكلام ده كلّه آآ، ال ال الحاجات دي أنا ما مرّيتش بيها فممكن، أنا حاسس إن ممكن يكون مثلًا ما عنديش ال الخبرة في الموضوع وده اللي مخلّيني مقلّق، مش فكرة بقى إن أنا ما عنديش الإمكانيات لإن أنا شايف إن أنا عندي الإمكانيات ولكن ما عنديش ثِقة في الإمكانيّات دي فالحقيقة يعني مش مش قادر لأ، بس مش قادر أحدّد ولكن يُعتبَر لأ، ما مرّيتش بتجارُب قبل كده خالص يعني.
أيوه، يعني هو بس بيكون مجرّد يعني عندك تخوّف من حاجة جديدة أنت داخل عليها وأنت ممكن تكُون ما إتعرّضتش مثلًا ل لخبرة في في الInterview مثلًا نَفْسه أو آآ في في بداية إن أنت تدخُل مجال جد آآ جديد أو شُغل جديد يعني، فده بس اللي مخلّيك حاسس كده بتتخوّف شوية يعني.
بالضبط آه، يعني هو دي دي النقطة كلّها إن أنا م مش عارف هي دي ممكن أكيد جزء جزء من المشكلة يعني، أكيد برضه دي مش المشكلة كلّها آآ، ولكن في الحقيقة أنا يعني أنا فعلًا مستاء جدًا من فكرة إن أنا متردِّد في النقطة دي و ومش عارف إن أنا أوصل فيها لأي حَل بصراحة.
لأ بُصّ هو يعني أنا معاك أكيد و وإحساسك أنت لازم تكون متفهّم إن هو طبيعي جدًا ومُعظم الناس اللي بيقدّموا وبيبتدوا حياتهم المهنية كمان أكيد مرّوا ب بحاجة زي دي، فأنت لازم آآ، تتفهّم ده ويكون عندك خطوات تمشي عليها علشان برضه ما تحسّش إن أنت تايه يعني، أنت آآ، بدَل ما تفكّر إن أنت هتتقبل والّا لأ، آآ، فكّر إن أنت ت تكون مِراجِع كده يعني مثلًا تراجع الCV بتاعك لو في حاجة مثلًا ح ت تتعدِّل أو آآ، تضيف حاجة فيه مثلًا، عدِّل LinkedIn بتاعك آآ، اختار مثلًا إن أنت تقدّم على وظيفة واحدة بس النهارده علشان ما يكونش ما ي يعني يقلّل شوية إحساس التوهان اللي أنت بتبقى فيه في الفترة دي، يعني آآ، ممكن دي حاجة تقلّل شوية إحساس ال الخوف، يعني لمّا تقدّم كل يوم لو يعني اعتبرنا أنت هتقدّم على كذا في كذا مكان، يعني حتى لو أنت قدامك مكان معيّن وأنت عاوز المكان ده بالتحديد، برضه أنت ممكن آآ، تجرّب إن أنت ترُوح أماكن تانية لمجرّد إن أنت بس تكتسب خبرة إن أنت دخلت interview وعرِفت إن أنت هتتكلّم مثلًا حتى بدايةً من الHR مثلًا هتتكلّم معاه إزاي وتقدّم نَفْسك إزاي وتشرح آآ، خبرتك وقد إيه إن أنت آآ، قوي في الجُزئيّة دي وتقدر تعمل الtask ده وغير الHR لمّا تقابل ال ال المديرين اللي بعد كده، فدي حاجة ممكن تزوّد ثقتك بنَفْسك آآ، وده أعتقد كل اللي أنت محتاجه علشان يعني أنت برضه دي خطوة جديدة خالص، أنت ما مرّيتش بيها قبل كده فمتخوّف، اللي هو أنا هاعمل إيه في موقِف زي ده بما إنك ما عدّتش بيه. فأنت لو دخلت interview بعده interview تاني لأ، رهبة الموضوع ده ممكن هتتكسر عندَك شوية.
فاهمِك يعني بصراحة يعني أنا أنا المشكلة زَي ما قُلت لِك إن فعلًا ما ما كنتش جرّبت خالص، خالص إن أنا أعمل حاجة زَي دي أنا بس كُلّ الفكرة إن أنا كنت باكون متردِّد لمجرّد بس إن أنا آآ، شايف إن أنا مثلًا مش جاهز أو كده ولكن عمري ما فكّرت إن أنا لأ، مثلًا ليه ما أجرّبش لمجرّد حتّى لو مش هاتقبل، ولكن زَي ما أنتِ قُلتِ لي يعني النصيحة بتاعتِك هو فكرة إن أنا آه، آه فكرة إن أنا أكون عِشت التجربة نفسها ده في حد ذاتُه مكسب ليّا يعني أنا ما كنتش حاسبها كده، كنت حاسبها بقى إهدار للوقت وإن في وبرضه بصراحة كنت بابُصّ لل لل للناس اللي حواليّا بالاقي برضه إيه آآ، إن الناس يعني <tsk> ما أنا ما أنا كده هاضيّع في الوقت هي دي برضه المشكلة الوحيدة اللي عندي، اللي هو ماشي أنا ممكن أجرّب كتير هاستفاد وهو فهاستفاد من فكرة التجارب وكُلّ حاجة، ولكن برضه أنا شايف إن أنا ما أنا برضه الوقت هيضيع منّي برضه في برضه ناس سابقاني في في أنا محتاج إن أنا برضه في فلوس محتاج إن أنا يبقى عندي دخل، الكلام ده كُلّه فدي برضه النقطة اللي موقّفاني شوية في حتّة إن أنا مش قادر حتّى أجرّب ل لفترة طويلة يعني.
تكون عِشت التجربة. لأ أكيد، بما إن أنت محتاج ده <clears throat> في أسرع وقت مثلًا وإن أنت تستقر في وظيفة جديدة مثلًا، عشان أنت محتاج برضه دخل ثابت، أو داخل على خطوة مثلًا تانية <clears throat> فمحتاج إن أنت ماديًا تكون آآ، في على الأقل استقرار يعني هنقول آآ، هي فكرة ال ال التقديم اللي هو زَي ما هنعتبرُه تجريبي ده آآ، مش أنت مش هت هتضيّع فيه وقت كتير أنت مجرّد إن أنت هتقدّم على وظايف أنت مش شايف إن هي حتّى لو وظايف أنت مش متمسِّك بيها أوي يعني هي مش الوظيفة اللي أنت آآ، نِفسَك فيها يعني أكتر حاجة خلّينا نقول كده آآ، هتقدّم علشان بس تكسر رهبة الرفض آآ، لكن أنت مش هتقدّم وأنت حاسس إن أنت هتخسر حاجة، أنت مش هتفضل برضه تقدّم آآ، ل لكذا مرّه يعني هي مجرد إن هي مرّه أو اتنين بالكتير، ده هيخليك آآ، تكتسب الخبرة بسرعة وتقدّم بقى على الوظيفة اللي أنت عاوزها، يعني ده ممكن أصلًا يتم قبل مثلًا ميعاد ال ال ال الinterview بتاعَك في الوظيفة اللي أنت حاطتها في دماغَك أو اللي أنت عامل حسابك عليها، ف فلأ ده مش معناه إن أنت هتضيّع مثلًا شهور مثلًا أو يكون في حَدّ من زمايلك، برضه ما تخلّيش إن هو يكون المقارنات دي تعمل لَك ضغط يعني أنت لازم تقدِّم أصلًا في وقت أنت تكون حاسس فيه بهدوء كده، مش عقلَك مش مُجهد آآ، علشان ما يبقاش عقلَك بيشتغل ضدَّك، فلازم تكون مهدّي نَفسَك كده علشان تعرف تبتدي لأن هي دي برضه خطوة كبيرة آآ، أنت عاوز تكون مستعد ليها بكُلّ في كُلّ الجوانب.
فاهمِك، فاهمِك يعني أنا بصراحة حتّة إن أنا ما ما أحاولش إن أنا أتسرّع آآ، لمجرّد بس إن أنا أبقى باصِص مثلًا اللي في حد تاني سابقني بخطوة، أو فكرة إن هو برضه ممكن يكون برضه هو آآ، سابقني لأسباب تانية ممكن هو أصلًا يكون جرّب قبليّا كذا تجربة برضه زَي ما أنا هاجرّب، لأ بصراحة ما كنتش شايف الموضوع من الزاوية دي خالص يعني آآ، لمّا لمّا أنتِ قُلتِها لي فعلًا يعني استشعرت كده الفكرة، و وحسّيت إن هي فعلًا يعني أنا دلوقتي أهدى كتير ممكن عندي القابلية كمان إن أنا أجرّب أكتر من إن أنا أدخل أكتر من مقابلة شغل وإن أنا عادي إن أنا لو فشلت، لأ بصراحة يعني باشكرك جدًا، جدًا، جدًا على آآ، نصايحِك ال ال الجميلة دي، ويعني يعني شكرًا جدًا ليكِ الحقيقة.
العفو على إيه؟ يعني أنا موجودة في أي وقت، وأنت جرّب كده وأكيد احكِ لي إيه ال اللي حصل معاك.